Terus, terus jadi kita itu ketemu banyak temen-temen bukan hanya dari Jawa Barat kan, Kak, ada yang dari Kalimantan, ada yang
Terus? Oh, jadi kamu waktu itu sama beberapa orang dari berbeda-beda provinsi ya?
Bener. Bener, Kak, bener, apalagi deket vila aku ada kayak selebgram-selebgram gitulah, Kak, kayak mereka banyak followers-nya.
Oh, kok bisa ada? Bisa?
Heeh, soalnya di pondok itu, di pondok aku itu dia dia kayak sering bikin konten islami gitu, cowok.
Oke. Nah menarik ya, jadi hitungannya bisa me mengenalkan juga ya acara tersebut?
Iya. Benar benar benar, jadi biar viral atau kayak biar up gitu, Kak.
Dunia maya. Ya, betul betul betul. Nah, aku pengen tahu deh kemen setelah kamu daftar, mana kamu menikmati makanan yang ada di sana? Karena kan itu pasti apa yang disediakan akan berbeda sekali dengan tempatmu yang kamu tinggal.
Mhm. Mhm. Heeh. Bener, Kak, bener. Beda banget, Kak. Di sana makanannya tuh bener-bener fresh terus juga, eee, apa ya, gede-gede banget ikannya kayak gitu, Kak. Premium, Kak, premium. Bener bener <chuckles> beda banget sama di Jawa. <chuckles>
Wow. Ya, ya ya betul. <chuckles> pre premium ya, Kak. <laughs>
Tuh kan kayak di sana tuh ikan terbaik nggak sih, Kak? Di Papua itu.
Yes, betul betul, ya ya ya ya ya. Itu memang, eee, memang ikan terbaik memang ada di sana. Betul betul betul. Nah, terus makan i
Bener. Iya, terus aku aku cobain papeda atau kayak gitu, Kak, yang kuah kuning sama ikan kuah kuning itu bener-bener enak banget ya kan. Biasanya kita makan nasi gitu kan terus pas makan papeda tuh kayak, "Ih, ternyata rasanya itu keterima di lidah aku," gitu, enak banget ternyata, Kak.
Wow. Ya, ya ya. Ternyata tidak se tidak semenakutkan itu ya, yang mungkin orang bilang, "Masa masih makan sagu," ternyata enak juga ya.
Bener, tidak. Heeh, ternyata enak juga jadi kayak ketagihan gitu. Jadi di sana sering makan sagu sih jadinya daripada nasi. <chuckles>
Wow, luar biasa.